Eee, peki, eee, size şey de soracağım sosyal medyada bu paylaşımlarla ilgili çünkü bu da oldukça yaygın bir sorun. Eee, insanlar kendilerini olmadığı gibi mi gösteriyor sizce yoksa, ııı, bu, hani, tü sü ego tatmini diyebileceğimiz bir olay aslında. Hani, beğeni için, eee, gösteriş için daha, böyle, daha performative eee, iii, etkinliklerde mi bulunuyor insanlar? Bunu nasıl yorumlarsın?
Hı hı. <chuckles> <chuckles> Ya, bence sosyal medyadaki her insana geçerli olmamakla beraber, eee, beğeni uğruna her şeyi yapmak mübahtır anlayışını izleyen birçok insan olduğuna inanıyorum ben. Eee, yani, photoshop uygulamaları, yok oradan incelt, yok buradan şişirt, yok buradan ger falan bana çok uzak mevzular açıkçası. Hiç de denemedim, yani, eee, ama Bilmiyorum bence çok gereksiz. Ama bu, bunun doğru olmadığını göstermez benim gereksiz demem. Bazıları için ihtiyaç, bazıları için ihtiyaç değil ama benlik bir şey değil diyebilirim kısacası.
He he. <chuckles> He he. Ya tabii Tabii ki de. Bu senin hayatını nasıl etkilediğine bağlı. Yani, nasıl kullandığına göre sen de zaten, hani, biraz önce şey demiştin. "Benim, eee, sosyal medyada geçirdiğim vakit inanılmaz çok. Her şeyimi aksatıyordum. Nef i dersimi, projemi aksatıyorum." demiştin. Eee, "Uyku saatimi aksatıyorum." demiştin. Hayatımı hayatımda, yani, bi ci bunun, yani, şu ön de şunu sorabilir miyim? Sabah kalktığında ilk iş, eee, telefonunu eline almak mı oluyor?
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Maalesef. Yani, öyle oldu ya. Ama bunun bir sebebi var. Çünkü alarmı kapatmak için ilk başta telefonumu alıyorum.
<chuckles> Hayır, hayır ondan, eee, ondan kastım değildi. Aslında, hani, <sniffs> böyle, tamam kalktın alarmı kapattın, böyle, hafiften, eee, güne başlıyorsun güne O telefonu eline alıp, eee, sosyal medyada, eee, o videoları, re eee, videoları mı kaydırıyordun sürekli yoksa bildirimlere bakıp, eee, arkadaşların ne yapmış? Sana özel bir mesaj var mı? Bunlar bunlar gibi şeyleri mi yapıyordun? Yoksa, eee, kalkıp kahvaltını yapıp günlük rutinlerini tamamlayıp hayatına mı başlıyordun?
<chuckles> Hı hı.

<sighs> Ya, ne kadar güzel bir soru, bana, iii, derin iç çektirdi, eh, açıkçası. Ya, emm, sosyal medya evet, sanal bir ortam ama bir dönemler o insanla sanal değil de gerçek olduğunu bilmek bence birçok noktada bazı şeyler gözden geçirmemes ııı, gözden kaçırmama sebep oluyor. Ya, eee, evet. Haklısın, söylediğinde ama ben galiba hâlâ gerçek hissediyorum bazı ilişkileri, sosyal medyada da kalmış olsa da.
<chuckles> Evet. Evet. Anladım, anladım. Yani, o zaman, eee, s yani, şeyi de düşünüyorum, eee, şu an sosyal medyadaki bu, ııı, hızla gelişen uygulamaların insanlara ulaşmanın artık yakın ç yakın çevreye, eski arkadaşlara veya ulaşabileceğin ulaşabileceğin insanların, eee, ya, ulaşabilirliği çok, ııı, böyle, kolay olduğu için de sosyal medya hayatımızın bir parçası oldu. Peki, eee, sü sen sosyal medya bağımlısı bir insan mısın?
I hı. Kesinlikle. Ben bir sosyal medya ve ekran bağımlısıyım, diyebilirim. <laughs>
<chuckles> Biraz <chuckles> biraz açabilir misin, bu konuyu?
Yani, çok acı olacak ama, eee, ben bir üniversite öğrencisiyim ve belirli bir akademik takvime sahibim.
Evet.
Ve bu takvimi takip ederken beni en çok zorlayan şeyin, hani, işte, ev işidir falandan öte, kesinlikle sosyal hayatımdan falan öte ekran bağımlılığı olduğunu fark ettim. Çünkü ekrana bakmak için spora gitmiyorum, kitap okumuyorum, eee, evimdeki bazı işleri erteliyorum. Eee, bazen, eee, verilen ödevleri son dakika teslim ediyorum ve ben bunun stresine o kadar çok adapte oldum ki, ben, eee, ekran bağımlılığının bana bunu yaptığını fark etmemiştim. Ta ki bir süre öncesine kadar.
Hı hı. Peki Evet. Evet. Hadi ya hadi ya, ada adına çok sevindim bu farkındalığı kazandığın önce bu farklılığı kazandığın için öncelikle. Eee, peki, bunun için herhangi uyguladığın bir çözüm yolun var mı? Neler yapıyorsun?
Evet. <chuckles> Teşekkür ederim.